Hm, beides, ich konnte beides, aber immer mit Stretch-Anteil eigentlich. Ich war schon immer bequem..
Mhm. Hast du eher online gekauft oder im Laden?
Ja, damals konnte ich gut online kaufen, weil ich hatte immer die gleiche Größe und ich wusste schon, ne, was was ich wo welche Größe ich wo trage.
Ah, verstehe. Mhm.
Und das ist grade auch meine Schwierigkeit, in den Laden zu gehen, mir die Sachen rauszusu man wird heutzutage ja auch nicht mehr beraten.
Ja.
Ja nicht so, dass du da hingehst und da kommt jemand: „Möchten Sie und soll ich Ihnen 'ne andere Größe bringen?” Ähm, ne, dann ziehst du dich dreimal um, dann musst du wieder raus und ach. Und, ähm, dann habe ich mir überlegt, ich suche mir doch erstmal was zusammen vielleicht im Vorfeld, wo ich schon weiß, das will ich anprobieren
Mhm.
und dann gezielt hingehen, ne, im Onlineshop raussuchen in dem Laden, gezielt hingehen, anziehen. Ähm
Mhm.
aber ja, es hat sich 'n bisschen schwierig gestaltet, weil es halt auch so schnell ging mit dem Abnehmen und ja, und dann die Klamotten auf einmal auch gar nicht gepasst haben. Alles ist zu groß, das sieht jetzt noch also mein Jogginganzug sieht jetzt extra, äh, <chuckles> schlabberig aus.
Ja.
Ähm, ja, und dann bin ich jetzt echt an den an an den Wohlfühl-Klamotten so 'n bisschen hängen geblieben, Altagsklamotten.
Mhm. Willst du denn eigentlich noch mehr abnehmen oder sagst du, du hast jetzt dein Gewicht erreicht, wo du jetzt auch bleiben willst?
Hm, ich fühle mich eigentlich ganz wohl so. Also, ich mache jetzt keinen, ähm nö, ich nehme jetzt nicht bewusst ab. Es ich fühle mich ehrlich gesagt ganz, ganz wohl so.
Ah ja. Ach, das ist doch schön. Ja, also, es gibt auf jeden Fall ganz viel, was man machen kann, um da 'n bisschen wieder seinen Weg reinzufinden. Ähm, jetzt grade so zu Anfang, wenn du vielleicht auch mal 'n paar entspanntere Sachen haben willst, so die bisschen gemütlicher sind ich weiß natürlich nicht, ob dir der Stil gefällt, aber man kann immer ganz toll mit Leggins arbeiten und da gibt‘s ganz tolle Leggins, die auch so 'n bisschen einen komprimierenden Effekt haben, ähm, die alles so 'n bisschen fester zusammenhalten und aber trotzdem gleichzeitig gemütlich sind, weil sie nicht diese harten Hosennähte haben und, äh, so hat man bisschen so Kompression und Gemütlichkeit in einem. Ähm, und dann kann man da immer ganz ganz viel zu kombinieren. Also, ob‘s jetzt irgendwelche Pullover sind oder Stricksachen, da passt ja ganz viel dazu. Ähm, und ansonsten generell kann‘s natürlich helfen ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, dass man einmal seine Maße nimmt, äh, und die aufschreibt, und dann, wenn man online bestellt
Ge

Halt sich nach der Größentabelle dort orientiert und dann seine Maße bisschen da hat und das funktioniert in der Regel ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich entspannter sein kann, wenn du online bestellst und zu Hause in Ruhe in deiner Wohlfühlumgebung anprobieren kannst, weil da hast du ja auch dein Licht und da siehst du aus, wie du sonst auch immer aussiehst. Oft ist es ja auch grade in diesen Umkleidekabinen ist so grelles Licht und man sieht ja viel schlimmer aus oder man sieht so aus, wie man in Wirklichkeit gar nicht aussieht, weil das Licht alles so sehr ungünstig und unangenehm hervorhebt. Ähm, von daher könnte das auf jeden Fall 'ne Möglichkeit sein.
J Ja, das mit der Tabelle hat ja, dadurch, dass ich's nie benutzen musste, ist es mir nicht mal in den Sinn gekommen, meine Maße zu nehmen. Eine sehr gute Idee.
Mhm. Ja, das mhm.
Und, äh, das würde wäre mir viel angenehmer, äh, hier zu Hause alles in Ruhe anzuprobieren und dann zurückzuschicken, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Grade jetzt auch, ne, zur Weihnachtszeit und ich brauche jetzt was zu anziehen und mich da, äh, 'ne 1/2 Stunde in 'ne Ankleide Ankleide zu sperren, habe ich keine Lust drauf. Das ist 'ne sehr gute Idee mit der Tabelle und den Nu
Mhm. Ja, es ist ja auch verständlich, dass du da keine Lust drauf hast. Grade den ganzen Gewusel und dann sind da so viele Menschen und dann ja.
Ja, und dann warten Leute draußen, weil alles ist voll und ich muss erst mal 3 Hosen anprobieren. <chuckles> Ne. <chuckles> Ähm.
Ja, genau, genau. <chuckles> Und das Gute zu Hause ist ja auch, dass du direkt, äh, schauen kannst, ob das mit deinen Klamotten passt. Also, da kannst du ja direkt schauen, was in Kombination mit den Dingen passt, die du schon hast zu Hause. Ähm, das ist auch oft ganz gut. Ja, diese Größentabelle ist echt hilfreich, wenn man so einmal seine Maße hat, dann kann man sich 'n bisschen dran orientieren, dann weiß man auch, welche Größe man bestellen muss. Und in der Regel sind diese Größentabellen auch immer angepasst an die Marke.
Ja, stimmt.